Ừm, không hiểu đang nói gì? À há, mình hiểu, tức là cái vấn đề ngoại ngữ, đúng hông? Nó cũng phần nào đó là c một trong cái vấn đề để mà tạo ra cái áp lực cho bạn khi mà bạn làm việc với những cái vị khách người nước ngoài như vậy. Ờ, vậy thì không biết là, kiểu, ờ, trong công việc của bạn ấy kìa thì bạn có gặp phải áp lực, k kiểu, phải là không ngừng, kiểu là, học tập, gọi là, kiểu, mình nâng cao kiến thức có những cái công nghệ hay phần mềm mới này kia hông? Điều đó có làm bạn cảm thấy khó khăn hay không? Ừm.
Đúng rồi, thì không Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, có chứ bạn. Ờ, ừm, theo cái ngành công nghệ à, ngành chăm sóc khách hàng, thì nó sẽ yêu cầu mình phải, gọi là, trau dồi bản thân liên tục. Tại vì, à ừ, mình sẽ phải, à, update những cái mới chiến lược của công ty, những cái chính sách của công ty, đấy, để mình có thể, ờ, ờ, ph ờ, gọi là, chăm sóc khách hàng được tốt hơn, và cũng chăm sóc theo khách hàng theo đúng cái quy định mà công ty họ đưa ra ấy bạn. Rồi công ty công ty bên mình là công ty nước ngoài, đâm ra nó cũng rất là nhiều cái quy chế, rồi cái, a, quy luật mà chăm sóc khách hàng sao cho đúng để mình phải phải làm theo. Rồi bên mình còn có cả một đội, ờ, chuyên đi, ờ, gọi là, chấm điểm những cái cái công việc mình đã làm với khách hàng ấy bạn.
À, trau dồi bản thân liên tục. Ừm. À há. Ừm. Thì là sao? À, mình hiểu. À ha, à ha, wow!
Đấy, cái đấy cũng là một tạo cho mình cái áp lực rất là nhiều. Tại vì nhiều khi là họ chấm điểm mà không theo đúng cái chính sách của công ty ấy, thì mình sẽ bị, ờ, ờ, trừ điểm này, rồi bị phạt này, rồi ừ, có những lúc là sẽ có những lúc là sẽ bị phải yêu cầu bị dừng việc dừng cái thời gian lại để để ôn tập, để để làm theo đúng cái ph cái cái chính sách của công ty ấy bạn.
Ừm. Ừm hứm. Thì Ồ, trừ điểm, phạt. Ồ. À há. OK, mình hiểu, tức là công ty bạn cũng có công ty rất là, gọi là, nghiêm trong cái vấn đề về kỷ luật, cũng như là cái quy trình đào tạo này kia, đúng hông? Đòi hỏi nhân viên phải không ngừng nỗ lực, phát triển.
Đúng rồi, nó cũng là sẽ là một cái, ờ, cho mình nhiều rất là là là stress luôn ấy.
Ừm. Vậy thì không biết là trong cái công việc đồ á kìa, thì bây giờ bạn có bay hay so sánh bản thân mình với đồng nghiệp hay không? Cảm giác như là có thể là họ làm tốt hơn mình, hay là họ làm không bằng mình, nhưng mà, kiểu là, có thể là lương cao hơn này kia chẳng hạn, điều đó có tạo cho bạn thấy stress trong việc hay không?
À! Cái đấy thì mình hiểu ý bạn, nhưng mà mình thì, ờ, mình nghĩ là không nên so sánh quá nhiều. Tất nhiên là mình cũng có thể, ờ, suy nghĩ là, ừ, mình có thể làm chưa tốt bằng bạn này thôi, chứ mình cũng không nên mình không nên so sánh là ờ, hay là ghen tị ở trong công ty, trong công việc, thì nó sẽ làm cho cái hoạt động của nhóm, hoạt động của cả công ty nó bị, gọi là, không được, ờ, đẹp lắm.
Ừm. Ờ.